上がっても上がっても、うえうえ向きの力が働き続ける、うえ向きの力が勝ち続けるっていう空気なんですよ。
うん。 うんうんうん。 ああ、なるほど。だから、こう縦にどんどん大きくなっていくみたいな、そういう感じなんですか？うんうん。はい。
そうです。そうです。どこまでも上がってしまうから、あんな大きい、あんなに積み上げられた雲ができるわけですよ。それが普通の雲と違いまして
ああ、そうなんですね。はい。 はい。
飛行機にとって何が大事かっていえば、雲の上を飛んでも、そんなにさして影響はないんですけど。
はい。 はい。 うんうん。
積乱雲っていうのは、上昇気流の塊なので
はい。
積乱雲って上昇気流が吹いている目印なんですよ。
ああ。じゃそこはこう、よ避けたほうが避けなければならないとかそういう感じなんですかね？
強く そうです。そこを通ってしまったら、風に煽られて飛行機が、ととても揺れてしまうので
うんうん。うん。 お、わ、へえ。
絶対に避けなきゃいけないっていうので
はい。
その机の上でお勉強で学んだ、その知識が
はい。はい。
実際になんていうか、自分の目で見れるわけじゃないですか。
うん。 <chuckles> 確かにパイロットの方は、もう目前に見れるわけですね。はい。
それがはい。そうなんですよ。それがまたモチベーションになりますし、僕にとって気象学がそうですけど。それが他の勉強でも、経済学を使ってやる人だったら、その経済の仕事をしてる時に学んだことが目に見えるわけですし。
うんうん。 ああ。あ、はい。そうですね。 うんうん。 はい。 あ、そうですよね。確かにそうやって考えると、うーん、なんか、す自分の生活とか人生に直結するみたいな。そう、それを、ま、見つけるというか、自然とそうなっていくみたいな部分ってありそうですね。うんうん。うんうん。
はい。 そうなんですよね。もう何よりのモチベーションは好奇心だったり
うーん。
もう自分の目で実際に見たりだとか
はい。 はいはい。
それが何よりもモチベーションですから。
はい。確かに。
その機会を作ってあげる。もちろん、航空のパイロットんなる前に、航空の勉強をする時に、意識していたこととかもありますし。
ああああああ。 はい。